Uh, cómo no. Fíjate, eh, tenía, el una tía por parte de mi papá, eh, hacía un flan, un flan muy rico, este, flan casero.
Muy bien.
Que, y me atrevo, tamb si también es, este, un poquito subjetivo el comentario, pero, eh, yo creo que no pruebo tan flan tan rico co como el de mi tía, ese ese flan, este, en ningún lugar. De hecho, mi mi esposa hace flan, le encanta mucho la repostería y o hace chocoflan y lo hace muy bueno mi esposa, pero ese flan que que que hacía mi mi mi mi tía y cuando como, de repente, me acuerdo mucho, ¿no?, de de de de esa época que y le pedíamos, tía, tía, este, háganos flan, mándenos flan, y nos nos mandaba, y y era un pleito en la casa, sobre todo con mi hermana, que ella quería, no no no no, mi tía me lo mandó para mí. No, no, es para todos. Y bueno, ya sabrás ahí las discusiones por por el flan. <giggles>
Dime. <chuckles> Claro. <laughs> Claro. <chuckles> Sin duda. Ese pleito, así es. Qué interesante, un buen flan, sin duda un buen postre nunca puede faltar también e en la familia, ¿no? Alguien que prepare un buen postre. ¿Y y tú alguna vez estuviste presente para ver cómo tu tía preparaba ese flan?
Sí. Claro. No, te soy honesto que no, no n no n n nunca estuve nunca estuve ahí presente, eh Pero digo, sí estuve presente, pero para comérmelo, no para <chuckles> no estuve no estuve en la receta, puede eh, sí, pues, estaba niño, era, pues, adolescente. Pues, no, nomás ahí, ¡tía, tía! Y ya me acuerdo que que ella, pues, nomás llegaba de su casa, y y cuando la traía vei nomás veía car que venía con cargando el flan en sus manos, y era, uh, era una alegría inconmensurable.
<laughs> Claro, para eso sin duda, ¿no? Claro. Ujú. <chuckles> Casi. Sin duda. Me imagino que sí, era una alegría eso de ver el flan ya preparado para llevarlo a los sobrinos, ¿no?, y que disfrutaran de ese plan ese flan. Ahora, hablando de las comidas de la infancia, ¿recuerdas alguna comida especial que se preparaba en los cumpleaños, en tu cumpleaños, que se preparaba muy seguido?
Sí. As así es.